Mais non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, on est, heu, ça y est, on a grandi, quoi.
Ouais, ouais. Bah oui <chuckles> donc faut vous laisser, heu, oui. Oui, mais pour certaines mamans, heu, ouais. Pour certaines mamans, on n'est on n'est jamais, heu, <chuckles> ouais, on est toujours petits hein. Ouais.
Hein et heu et et oui, mais du coup, heu bah c'est ça, faut nous laisser, comme je dis à chaque fois: «Il faut nous laisser prendre nos ailes». Ah, non, mais c'est pas c'est pas c'est pas pour certaines, c'est on sera jamais, jamais des adultes, on sera toujours le le petit bébé, le petit enfant, heu, non, mais ça, oui, ça, c'est sûr. Maintenant, heu, maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, hem, ma mère sera toujours là pour me soutenir ou quoi que ce soit quoi, tu vois? Donc heu, ça aussi, c'est c'est c'est bien, tu vois?
Oui, non, mais c'est ça hein. Moi, j'ai 38 ans, heu, ah ouais, non, mais c'est ça c'est ça. Mmh bah oui. Mmh mh. Oui, mmh bah oui. Oui, oui.